งานที่เราจำได้แบบ โอ้โฮ แบบภาพติดตา แล้วก็ประทับใจมาก ๆ ก็คืองานของบ้านเรานี่แหละค่ะ ที่เป็นเจ้าภาพเองอะ ก็จะเป็นงานบวช งาน เอ๊ย ไม่เอา งานบวชอันดับ 2 งานแต่งของพี่ชายเราดีกว่า งานแต่งของพี่ชายอะเราชอบมากเลย ตั้งแต่กระบวนการแตะ เตรียมงาน ตั้งแต่ การ แจกการ์ดอะ ซึ่งตอนนั้นเราก็เป็นเด็กน้อยเนาะ เรารู้สึกว่า อุ๊ย แจกการ์ดมันน่าตื่นเต้นมากเลย เราก็เป็นเด็กที่แบบว่าหัวการค้าเสียด้วย "โอ้โฮ บ้านนี้เขาจะใส่ซองให้เราเท่าไรคะเนี่ย? แล้วเขาจะไปกิน ไปกินบ้าน ไปกินกับเรากี่คน เราจะขาด ทุนไหม?" ซึ่งสมัยนั้นน่ะเนาะ เราก็คือแบบยังน้อยอยู่ไง เรากลัวแม่จัด จัดแบบขาด เพราะว่าเราก็เคยมีประสบการณ์ แล้วเห็นแม่เขาชอบบ่นว่า "โอ๊ย ตังค์ได้ซองมาก็ไม่เคยจ่ายค่าเหล้า ค่าเบียร์ ไม่พอเลย" อะไรแบบเนี้ย แล้วก็เกิดแบบว่าเด็กน้อยอะเนาะ คิดอะไรแล้วก็พูดประมาณนั้น "แม่คะ เราจะได้ ได้ทุนคืนไหมเนี่ย? เราจะเสียตังค์ซื้อเหล้าให้เขากินเยอะไหม? แล้วถ้าเขามาน่ะ เขาจะมากันกี่คน? ถ้าเขามากัน 5 คน 6 คน เราจะขาดทุนไหมคะแม่?" เพราะว่าโต๊ะหนึ่งอะ ใช่ เพราะว่าโต๊ะหนึ่งอะ ก็คือแบบนั่งเต็มที่ ก็คือได้ 8 คนน่ะ คือเต็มที่สุด ๆ แล้ว
ใช่ ใช่ อ้อ อา ค่ะ อืม ค่ะ โอ้! <laughs> ค่ะ อืม <laughs> ค่ะ <laughs> เป็นความคิดเด็ก ๆ นะคะ ใช่ไหม?